แสดงว่า ทำ ม แสดงว่าธรรมชาติ บำบัด ก็สามารถช่วยเราได้เนาะ
ใช่ จริง ๆ คิด ห คิดแบบคิด ห เอ่อ คือเห็น เอ่อ เขาเรียกเห็นด้วยนะคะเรื่อง ค เอ่อ ธรรมชาติบำบัด ธรรมชาติบำบัดเนี่ยจริง ๆ ไม่ใช่แค่ธรรมชาติแบบธรรมชาติ ๆ จริง ๆ มันมีอย่างอื่นอะค่ะ ธรรมชาติของคนเราบางทีออกไป ป ป่าหรือภูเขา อะไรอย่างเงี้ย มันก็ช่วยได้บางคนอาจจะมองแค่ว่า 1 แค่ปลูกผักหรือปลูก เอ่อ ต้นไม้ มันก็ช่วยผ่อนคลายบางอย่างได้ ค่ะ
ได้ ถ และการได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนพูดถึงก็ช่วยให้เรา ลืม พอได้มีกิจกรรมทำได้มีพูดคุยเรื่อง เรื่องกับคนอื่นเนาะ กับเพื่อนสนิทกับอะไร ก็ทำให้ลืมเรื่องที่เสียใจ หรือ ว่า เรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไปได้
อ่าฮะ ถูกต้องค่ะ อันนี้แน่นอนว่าเพื่อนเนี่ยมีส่วน มีส่วนช่วยมาก ๆ นะคะ เพราะว่าจริง ๆ คนที่อยู่ ใกล้เรา เขาก็ทำให้ เราสบายใจในหลาย ๆ เรื่องนะคะ
ค่ะ
ค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะ คุณมองว่าเวลาและความทรงจำ เอ่อ มีบทบาทยังไงในการช่วย น ให้ หัวใจเราเนี่ย เอ่อ รับมือกับความเสียใจในครั้ง ครั้งนั้นบ้างไหม?
มีส่วนช่วยค่ะ
อะฮะ
ความ ส รับมือกับความเสียใจ ร เวลามันก็ช่วยอยู่แล้ว เวลาบำ เวลาก็จะ เวลาผ่านไปมันก็จะช่วยให้เราค่อย ๆ อยู่กับตัวเองมากขึ้น ค่อย ๆ เข้าใจถึงชีวิตมากขึ้น แต่มองว่าความทรงจำ <tsk> แอบ